Đúng rồi. Thì cũng hy vọng nà cái Tết năm nay thì, ờ, có thể về được. Ờ, cũng không bị phải, kiểu, hy vọng nà cái lúc đấy mình nghe cái bài hát này thì nó nà ở cùng bên cạnh mọi người, chứ không phải là nghe một mình nữa. Ừm.
Ờ, đúng rồi. Một cái khung cảnh khác chứ không phải là cô đơn như vậy. Thế nhá, thì cái bài hát này này, ờ, nó có gì đặc biệt với bạn? Ừm, có phải là năm nào Tết thì gia đình bạn cũng sẽ mở bài này không? Hay là đôi khi thì, ờ, gia bình đình bạn, kiểu, không thường xuyên gắn bó với cái bài hát này đâu, chẳng qua là nó đúng hoàn cảnh thôi?
<laughs> Ừm. À, trước đấy thì mình không nghe nhạc đâu, mình cũng hạn chế nghe. Nhưng mà hôm đấy thì, ừm, kiểu, mình đi xong rồi mình tình cờ mình lướt TikTok ấy. Ừ, ờ, mình biết đến cái bài hát đấy, xong rồi rất là nhiều người vào comment, xong mọi người cũng bảo: "Ôi, nhớ nhà quá các thứ, các thứ". Đã buồn rồi nại còn đọc được những cái comment như vậy nữa. Ừ, ừ, đấy. Đã buồn rồi xong rồi còn đọc được những cái comment mọi người khóc, khóc các thứ như vậy, làm mình nó cũng, kiểu, rơm rớm, rơm rớm ấy. Ừm.
Ờ, trước đây không nghe. Tình cờ ha. À, lướt TikTok. Ừm, có vẻ có rất nhiều người giống bạn ha. Ừm. Thế nhưng mà khi bạn đã rơm rớm ấy, bạn có, kiểu, cảm giác là: "À thôi, đàn ông phải mạnh mẽ lên, không nghe nữa, quyết định không nghe, kiểu, vì càng nghe là càng khóc ấy." Bạn có bị như thế không?
Ừ, thì cũng cố gắng. Ừ, cũng dặn mình nà không được khóc. Nhưng mà bắt đầu cảm giác nó cứ khi mà ăn cơm xong, là núc ăn cơm đấy mình chưa gọi cho gia đình, thì nó cứ nghẹn nghẹn ở cổ họng, <laughs> trời, đúng kiểu cơm chan nước mắt. Ờ, nó vỡ òa ra ấy. Ừm, đó, thì ừm.
Ừm. À, còn nuốt ha. Trời đất. Ồ, hóa ra là buồn như vậy. Vậy nhá, khi, ơ, khi nghe cái bài hát đó ấy, ừ, bạn có liên tưởng đến cái khung cảnh của gia đình bạn lúc Tết hay không? Ờ, chẳng hạn như là, à, về cái, ơ, ờ, từng cái khoảnh khắc bên mọi người. Ví dụ như, kiểu, là mạnh người, ờ, quây quây quần bên nồi bánh chưng này, rồi là có những hoạt động, kiểu, ăn uống dịp Tết này, hoặc là những cái dịp như là mọi người đi chúc Tết nhau các thứ này. Khi mà bạn nghe bài hát đó, ừm, nó có phải là chỉ là liên quan đến cái bữa ăn đoàn viên của gia đình hay không?
Thì ừm.

À, không hẳn đâu nha, mình cũng nà một cái người mà, ờ, khá là kiên định đấy. Nhưng mà cái thời điểm đấy nhá, thì thực sự, ừ, nó vừa nó nà ừ, ừ, nó nó nà cộng hưởng bởi rất là nhiều yếu tố ấy. Khi mà trời thì nạnh, đi làm về thì đi một mình, đấy, lang thang. Xong rồi, ừ, về xong rồi cảm giác mở cửa nhà ra không có ai đón chào mình cả, chỉ có mỗi mình mình thôi mà, ở một mình nữa. Bình thường mọi người sang đây th làm thì cũng có bạn bè các thứ ấy. Nhưng mà mình thì đi làm một mình thôi. Nên là về đến nhà xong, bắt đầu mới tắm rửa vệ sinh ăn uống xong rồi, đấy, thì nó cũng khá là muộn rồi. Khi mà mở phòng ra trống hoắc, xong rồi trời thì nạnh như vậy thì nó tủi thân rất là nhiều. Ừm.
À! Không hẳn à? Ừm, mạnh mẽ ghê. Tự nhiên nói trúng tim đen thì cảm động hả? Ừm, tận cùng của cô đơn ấy. Ừm. Ồ, càng tiêu luôn. <laughs> Ừm. À. Ừm, thế thì có lẽ là cái việc mà đi làm xa nhà thì không phải riêng mỗi bạn đâu. Ờ, vậy thì tại sao ở cái dịp đó thì, ờ, những người khác cũng cùng đi làm, nói chung là cái hội đồng hương bên đó, họ không có tổ chức cái, ơ, bữa ăn gì hay sao? Mà bạn, kiểu, phải cô đơn như vậy?
À, có, đúng rồi, thì bên này cũng do tính cách nữa. Mọi người thì cũng, ơ, tích cực tham gia những cái hội đồng hương, rồi là đi họp hội đồng hương các thứ. Ừm, tuy nhiên thì tính cách của mình nó cũng hơi hướng nội một chút. Nên nà mình cũng <chuckles> không cũng hạn chế đi ra ngoài, mới cả đặc thù công v ừm. <chuckles> Ừ, nhưng cô đơn thì nại tủi thân. Ờ, công ty mình <laughs> ừ, công ty mình thì, ờ, cũng tuyển mọi người sang cũng đông người Việt. Tuy nhiên thì, ờ, cái hôm đấy thì tùy tính chất công việc mỗi người nên nà có những cái nịch tăng ca khác nhau ấy. Thì hôm đấy là mình phải đi làm, còn mọi người khác thì về sớm hơn. Đó, nên nà mọi người cũng có những khoảng thời gian riêng khác nhau. Với cả ờ, ừ, thì bọn mình thời ừm, những cái hôm mà Tết Dương bên này được nghỉ dài thì đã ăn với nhau rồi, nên là Tết Âm thì ai cũng dành khoảng thời gian riêng. Ừ, đó, thì
À. Đúng rồi, thấy đông lắm ấy. À, hướng nội hả? Hướng nội nhưng mà cô đơn thì buồn. <laughs> Thật là khó hiểu. Ừm. Ờ. Ừm. À, đúng rồi, là ăn trước đó rồi. Ừ, nhưng mà ở bên đó thì Tết Dương người ta ăn to lắm hả?

Ừm, đúng rồi thì, ờ, ngay sau đó thì mình cũng bình sau khi mà bình tĩnh nại ấy. Mình, à, cũng gọi điện về nhà, xong rồi bố mẹ mình khoe, kiểu: "Ở nhà có pháo hoa này, chỗ mày có không?" Kiểu, kiểu, như vậy thì mình cũng, kiểu, khoe, mình cũng bảo: "Ở đây cũng có này." Kiểu ừ, đó thì cũng nà những cái cuộc khi mà gọi điện cho mọi người nói chuyện vui vẻ ấy thì nó cũng, ơ, nguôi đi phần nào ấy, dù núc đó nà ở Việt Nam cũng, kiểu, cũng khá là muộn rồi, nhưng mà mình thì, ờ, do là mình cũng tự thả lỏng bản thân mình. Bình thường thì hôm sau phải đi làm thì mình cũng hay ngủ sớm, nhưng mà cái núc đấy tâm trạng, rồi nà cũng cố gắng chờ mọi người đón giao thừa cùng mọi người ở quê, mặc dù nà chỉ nà qua cái điện thoại on nai vậy thôi. Ừm. Ừm, <laughs> đó.
Ừm. <laughs> Cũng rất vui mà, mọi người chia sẻ niềm vui với nhau. Ừm. À. Ừm. Đón giao thừa online ha? Ồ! Vậy hả? Khi mà bạn nhớ gia đình ấy, thì bạn có cảm thấy là đôi khi thì cái việc không đón giao thừa bên gia đình, ờ, nó cũng là một cái động lực cho bạn, hoặc là đôi khi thì cái sự vắng mặt của bạn nó cũng chỉ là tạm thời thôi? Cho nên là cái việc quan trọng là, ờ, khi mà nhìn thấy mọi người như vậy, cho dù không được ở bên đi, nhưng mà bạn, à, đi làm rồi bạn lo cho cái cuộc sống của họ có một cái Tết thật là vui, thật là ấm áp, thật là đủ đầy, thì cũng là một cách hiện diện của bạn trong cuộc sống của họ, trong cái dịp Tết rồi, đúng không?
Ừm, đúng rồi, mình thấy nà mình, ờ, mình đi như vậy, ờ, mình cố gắng và khi mà gọi về mọi người vẫn quan tâm mình và mình cũng thấy là mọi người khỏe và vui. Đặc biệt nà mình cũng, ờ, khi ngày Tết đến xuân về thì mình cũng góp một phần nào đấy vào cái Tết ở cho bố mẹ ở quê, nên nà mình cũng thấy vui hơn. Đúng rồi. Thì, ờ, thay vì mọi năm thì mọi năm thì, ờ, kiểu, nhận tiền lì xì từ bố mẹ nhưng năm nay mình đã trưởng thành hơn rồi, chững chạc hơn rồi. Đó, thì có thể nà lì xì được bố mẹ rồi, mừng tuổi bố mẹ rồi. Đó, thì thấy nó cũng, kiểu, mình đã trưởng thành hơn rất nà nhiều rồi ấy. Ừm. Rồi nói chuyện thì cũng, kiểu, núc đấy thì, s gọi nà, lau nước mắt khô rồi, cũng, kiểu, nói để cho bố mẹ yên tâm nà con bên này vui nắm, con cũng có những cái món cơm ngon cũng đón Tết, chứ cũng không phải nà, kiểu, tiết kiệm gì đâu. Đó, kiểu như vậy, ừm.
Ừm. Đúng rồi. Tình cảm vẫn vậy. Ờ. Đúng rồi. Góp cỗ này, lì xì này. Ờ, không hiện diện thì, ừm, nhờ tiền vậy. À! Năm nay làm ra tiền rồi. Ồ! Ừm. Đúng rồi. Ừm. À. Ừm.

Ờ, bên này Tết Dương thì sẽ được nghỉ dài hơn, nó được nghỉ khoảng 1 tuần, cũng như việc là Tết Âm mình được nghỉ 1 tuần đó. Ừm, đúng rồi. Bởi vậy nên nà, ừm, nên nà Tết Âm thì bên này vẫn phải đi làm bình thường thôi. Thì đúng, kiểu, xong rồi mọi người đi chúc Tết, ừm, mình vẫn buồn đến th tận nà hôm mùng Một nha. Mọi người đi chúc Tết nhưng mình vẫn phải nang thang đi làm, xong mọi người cứ hỏi: "Có, ừm, có nhận tiền lì xì không?" Hay nà "Có lì xì không?" Trời ơi, kiểu, chỉ muốn về ngay thôi, ừm.
Ừm. Ồ. Cũng như là Tết Âm ấy nhỉ? Tết Âm ở Việt Nam mình thì cũng nghỉ tầm 1 tuần đấy. Ừm. <laughs> Tủi thân thật sự. Ừm. Ờ, công nhận na, xa nhà cũng rất là nhớ. Vậy thì đó là cái lần đầu tiên mà bạn xa nhà hay sao? Hay là, à, trước đó cũng có vài lần, như kiểu là, à, xa để đi học hay là đi đâu đó làm ăn, cũng, kiểu, không về? Nhưng mà tự nhiên lần này, kiểu, đi sang tận bên Nhật lại xa quá, nên là cảm giác cũng cũng tủi thân hơn gấp nhiều lần so với những lần trước?
Ừm, đây nà lần đầu tiên, năm đầu tiên mình ăn Tết xa nhà ấy. Ờ, ngày trước thì đi học đại học thì cũng chỉ nà, ừm, x ăn ở đi học xa nhưng mà cuối tuần thì mình vẫn hay về quê, rồi nà Tết thì vẫn được ăn Tết cùng bố mẹ, ừm. Đó, nhưng mà lần này thì năm đầu tiên.
À, rồi, lần đầu. Ừm, nói chung là Tết vẫn được về quê. À, trời ơi, lần đầu xa nhà thảo nào tâm trạng như vậy. Thế thì nhá, ờ, khi mà bạn, gọi là, ừm, bạn mua cơm hộp về này, và bạn ăn uống rồi là gọi điện về cho gia đình ấy, thì bạn có cảm thấy là, à, chỉ mong thời gian là trôi qua thật nhanh để mà về không? Ờ, và bạn có thêm cái động lực để mà cố gắng cố gắng hơn không? Chứ, kiểu, ờ, đôi khi thì nghe xong buồn, cảm giác rất là chán nản ấy.
Ừm. Ừ, có chứ. Thì bây giờ đã lựa chọn như vậy rồi ấy, thì cũng không còn cách nào khác, thì lỡ rồi. Ờ, thì cũng cố gắng nà kiếm thật nhiều tiền rồi là mình cũng tiết kiệm ấy. Ừm, để làm sao, OK, năm nay thì có thể là không về được nhưng mà, à, hy vọng rằng năm sau sẽ có thể về đón Tết cùng gia đình, chứ cũng không có thể là ở đây thì tủi thân. Thì cũng trộm vía nà, ừm, công ty mình cũng cho nghỉ phép các thứ ấy, nên nà mình cũng đang cố gắng để hy vọng là Tết tới này mình có thể về được này, ờ, th đúng rồi.
À, lỡ ha? Đâm lao theo lao thôi. Ừm. Đúng rồi. À. Vẫn được nghỉ ngơi rồi là có thời gian để tính đến chuyện về. Ồ, coi như là, kiểu, ờ, bù đắp sau thôi ha?
Ừm.

Ừm, mình vừa nãy có chia sẻ đấy, mình nà một người cũng khá là hướng nội nên nà một mình một góc thôi, ừ. <chuckles>
Ừm. Ồ, thế là bạn không không quen ai luôn?
À, có quen. Mình cũng sang đây thì cái đội mình sang thì cũng có khoảng chục người, tuy nhiên thì, ờ, mình đi theo diện, ờ, không phải nà ở chung với nhau, mỗi người một phòng riêng, đấy, mỗi người một nhà riêng. Ờ, nên nà cũng khá là xa nhau, ờ, mọi người cũng có cuộc sống riêng. Được rồi, chứ mà khóc mà có người bên cạnh nghe tiếng thì cũng xấu hổ lắm. <laughs> Ừ, ừm.
À. Ừm. Thảo nào, cũng tiện cho việc là bạn tự khóc một mình ha. <laughs> Trời, xấu hổ lắm đấy! Ừm. Thế thì, ờ, khi mà bạn, gọi là sau cái khoảnh khắc mà bạn khóc rồi ấy, bạn có thay đổi lại cách nghe nhạc hay là nhìn nhận bài hát đó một cách khác không? Chẳng hạn như là, à, hồi xưa ở nhà thì nghe nó thấy, kiểu, bình thường, nó chỉ mang cái không khí Tết thôi, tự nhiên năm nay bạn xa nhà một cái, bạn nghe thấy bài hát đó, bạn tự nhiên cảm thấy là ôi, cái bài hát đó thể hiện đúng cái nỗi lòng của bạn luôn và nó thực sự là mang một cái ý nghĩa sâu sắc hơn, hoàn toàn khác không?
Ừm, có chứ. Trước đây thì mình nghe mình chỉ thấy nà OK, nghe cái giai điệu nó cũng hay hay thôi, mình lúc đấy mình cũng chưa cảm nhận chưa cảm nhận được, gọi nà, cái ý nghĩa của bài hát đâu. Nhưng mà khi mình trực tiếp rơi vào cái hoàn cảnh như vậy rồi thì mình thấy là nó là cái sự đồng cảm ấy. Ờ, ừ, hoàn cảnh của mình, đó, xong rồi về sau thì mình cũng kiểu nó nhắc cho mình nà tại sao mình cần phải sang Nhật? Rồi nà để có một cái tương nai tốt hơn mình cần phải cố gắng hơn, cố gắng để có thể được về quê ăn cơm cùng bố mẹ, chứ không phải là, ơ, xa cách theo cái đời bài hát như vậy nữa, sau này nó sẽ nà cái bài "Đi về nhà", đó, kiểu như vậy. Ừ, rồi.
Ừm, cũng bình thường, cũng vui nhộn của Tết thôi. Ừm. À đúng rồi, nó là hoàn cảnh của bạn luôn. Đúng chuẩn như thế luôn. Ừm. Ờ. Đúng rồi, thay đổi theo hoàn cảnh, đúng hông? Sau đó thì sẽ cảm nhận được. Ừm, vậy thì nhá, khi mà, gọi là, sau này bạn có nghe lại cái bài hát đó đi, ờ, chắc là có lẽ bạn cũng sẽ không buồn nhiều như cái lúc đó nữa. Vậy thì nhá, theo bạn thì cái bài hát đó, ờ, nó có phù hợp với từng hoàn cảnh hay không? Hay là đối với bạn, hiện tại bạn có ấn tượng duy nhất về cái bài hát hát đó là gắn với cái, gọi là, cái sự buồn bã của bạn và bạn cảm thấy tủi thân?
Đúng rồi. Ừm. Ừm.